Wala naman talaga siyang GCash, yung nanay ko. Kasi nga wala nga siyang hindi nga niya alam mag-GCash gano’n, so walang naniwala kasi ano, wala naman siyang GCash tas ibang number yung pinagse-sendan ganiyan. So thankful kami na at least, wala naman naloko. Walang nag-inform na nagbigay ng magkano kasi ganun nga, parang kilala siya. Mm.
Mm. Oo. Tama, oo. At least, 'di ba. <chuckles> Oo, kilala siya ng mga tao, so alam nila hindi di hindi din naman yun gagawin ng mommy mo, 'di ba? Uy grabe yun, oo nang mang-iiscam pa 'no.
Oo, kaya ayun. Mm. Totoo, tsaka dapat yung mga ganiyang social media kasi talagang ano na yan eh, private ano niya na mo na ‘yan, ah, kumbaga private na pag-aari mo na rin ‘yang social media kasi ‘pag may naka-access niyan mahirap din eh. Ang maganda dun, yung mga alam mo yung mga public daw na Wi-Fi, ‘wag daw din magco-connect sa mga ganon kasi kadalasan high-tech na kasi yung mga hackers ngayon din eh.
Hmm. Oo. Kasi kahit free siya 'di ba, oo free nga siya pero 'di ba yung <chuckles> privacy mo naman mako-compromise, paano yun? Oo, tapos siyempre, um, na sa'tin naman din yun 'di ba na may part ay ‘pag ‘pag libre, o ayan connect tayo pero syempre tayo 'di ba maingat sa mga gano’n. Kasi 'di ba, yung katulad no’n, yung sa ‘di ba, may mga gano’ng tao na ‘pag naa-access nila yung account mo, ‘di ba may mga ginagawa sila na hindi karapat-dapat naman tapos hindi ka naman talaga gano’n sa totoong buhay.
Tama. Oo. Mhm.